Nah kalau bakat, aku sebenarnya tuh dulu mas mas aku emang masak tuh emang suka gitu loh Kak dari kecil, sebenarnya nggak yang suka-suka banget tuh, nggak. Dulu kalau Kakak tahu ada, eee, acara di TV namanya Koki Cilik, <chuckles> kalau Kakak tahu heeh, di TV iya.
Heeh. Koki Cilik? Oke oke. Oh pernah deh kayaknya. Mirip-mirip yang MasterChef yang versi luar negeri ya?
Hmm, bukan, Koki Cilik tuh di Trans7, jadi kayak anak kecil masak-masak gitu. Mhm.
Oh bukan. Oke oke. Kan ada juga masas mate MasterChef cilik yang di kayak Australia, mirip gak kayak gitu ya?
Mhm. ada ada, cuman bukan kayak gitu. Bukan bukan gitu, jadi kayak ada anak kecil masak gitu acaranya tuh. Nah, dulu tuh ada slogannya dia, kayak, "makan sehat pasti pintar" gitu. Aku tuh kayak jadi termotivasi dari acara itu, terus aku bilang sama mama. "Ma, aku pengen jadi chef deh," aku bilang gitu. Terus akhirnya mama bilang, "Ya udah kalau mau jadi chef berarti harus bantuin mama masak di dapur," begitu awalnya. Yang
Beda ya. Oke oke oke oke. Oke. Oke. <laughs> Heeh. Apa itu? Oke. Oke oke, jadi karena apa namanya, melihat tontonan di televisi itu tadi, kemudian kamu kayak ngerasa termotivasi gitu ya untuk jadi chef juga gitu ya?
Mhm, jadi suka masak. Mhm. Jadi suka masak dan, eee, emang ada apa ya, trial error-nya banyak banget kan yang mama yang mama bilang, "Masukin garam masukin garam!" Mama tuh kalau instruksi kadang kan mama-mama nggak terlalu jelas ya, "Masukin garam." Nah, aku waktu itu, "Masukin garamnya ke mana? Ke lodehnya atau ke yang ini? Gitu ya.
Oh gitu. Heeh. Oke. <chuckles> Oh, jadi pada saat itu, eee, ada 2 masakan yang sedang di atas, eee, kompor gitu ya?
Ada dua. Mhm, terus aku Mhm. Aku kayak aku masukinnya ke tahu yang lagi digoreng. Dimarahin! <chuckles>
Heeh. <laughs> Tahu yang lagi goreng maksudnya ditaburin gitu keliat <chuckles>
Heeh. Ditaburin tuh langsung meledak-meledak kan dia kalau kena garam. <laughs>
Betul betul. <chuckles> Jadi
"Kamu tuh gimana sih?" <chuckles> langsung panik.
Jadi keinget ini nih, yang ada, apa namanya, video <tsk> ibu sama anaknya masak gitu kan, kata ibunya, masuk eh salam gitu, terus dia bilang assalamualaikum gitu, mirip dong kayak gitu. <chuckles>
Oh iya. <laughs> Malah mau di salim, malah pengen salim. <laughs>
<laughs> <chuckles> Iya iya, eee, terus terus, itu kan salah satu momen lucu ya yang, eee, kamu alami ketika kamu memasak, gitu kan. Ada lagi nggak, momen-momen yang betul-betul, eee, terkenang nih sampai sekarang ketika kamu memasak? Mungkin bisa, eee, saat sendiri atau saat sama mama kamu?
Mhm.